अ, तो मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैं अ, कोई भी मेरे साथ रिश्ता होता है तो उसमें मैं मेरे को लगता है कि मैं हमेशा अपनी जो प्रेज़ेंस है थोड़ा कम दे रहा हूँ, वो अ, क्योंकि वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे मैं अपने अ, माता-पिता के साथ हो या मेरे दोस्त के साथ हो या मेरे कोई प्रेमी के साथ हो तो मैं मेरे को लगता है कि मेरी थोड़ा प्रेज़ेंस हमेशा कम रहती है मैं थोड़ा एक इंट्रोवर्ट थोड़ा अपने में खोया हुआ टाइप का थोड़ा आदमी हूँ। मेरे को लगत मैं हर किसी में थोड़ा अपनी प्रेज़ेंस कम दिखाता हूँ, कि वो कहीं जा रहे हैं, कर रहे हैं तो मैं उतना उनको जता नहीं पाता हूँ अपनी फ़ीलिंग्स की हाँ, मेरे मेरे पास भी वो फ़ीलिंग है जो जैसे आप वो मेरे को जताते हैं अपनी फ़ीलिंग्स तो मैं थोड़ा उन्हें कम जता पाता हूँ हर चीज़ में। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि अ, वो मुझ को जितना प्यार दे रहा है, या मेरे परिवार मेरे को जितना प्यार दे रहा है, मेरा दोस्त मेरे लिए जितना टाइम निकाल रहा है, या मेरा प्रेमी मेरा जीवन-साथी मेरे लिए जितना टाइम निकाल ला है। मैं थोड़ा, उनकी अपेक्षा हमेशा कम उन्हें दे पाता हूँ, तो कहीं न कहीं अ, रिश्ते में थोड़ा उससे अ, तकरार या को हर चीज़ आने लग जाती है वो वो भी सोचते हैं कि मैं अपना अ, 100% दे रहा हूँ लेकिन, ये जो बंदा है ये थोड़ा कम दे रहा है तो कहीं न कहीं वो चाहे फ़ैमिली के साथ हो या अपने दोस्त के साथ या जीवन-साथी के साथ, तो कहीं न कहीं अ, उससे रिश्ते में थोड़ा तकरार ज़रूर आने लग जाती है तो मेरे साथ ये हमेशा होता है कि मैं चाहता हूँ अंदर से कि मैं इसको अपना थोड़ा टाइम दूँ ये चीज़ें करूँ लेकिन, अ, त मेरे से न ये चीज़ें नहीं हो पाती है थोड़ा कि मैं खुल के एकदम हर रिश्ते में अ, हर रिश्ते को एकदम एक्सप्रेस कर सकूँ कि हाँ, मैं जितना मतलब आप मेरे लिए केयर करते हैं ये चीज़ें करते हैं, मैं भी करूँ तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा अंदर गिल्ट सा होता है कि अगला वाला पर्सन मेरे लिए इतना चीज़ कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कहीं न कहीं बिल्कुल मैं अ, रिश्ते में अपने को दोषी थोड़ा मानता हूँ।
जी। जी। हुँ। जी। हुँ। हाँ, जी। ओह! देखिए अ अब ये होता तो वैसे काफ़ी लोगों के साथ है। पर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, दोषी होने से ज़्यादा आप एक साफ़ दिल का इंसान खुद को मानिए, जो इन बातों को समझ पा रहे हैं, कि आपके अपने लोग आपके लिए ज़्यादा कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं और आप अपने आपको गलत भी मान रहे हैं वरना लोग तो फायदा उठाते हैं और निकल जाते। तो ये आपकी अच्छाई है देखिए, है न? आपको दोषी नहीं मानना चाहिए खुद को हमें थोड़ा इसे और अच्छे से समझना चाहिए शायद। आप ये बताइए कि ये जो भी कुछ आप कह रहे हैं, कि आप नहीं कर पाते हैं, आप वो वापस नहीं दे पाते हैं। है न? ये आपको ही लगता है या फिर आपके साथ वालों ने भी आपको इस बात का एहसास कराया है? और ये समस्या आपको लग रहा है कब से ज़्यादा शुरू हो गई है? कब से ये और बढ़ गई है या हमेशा से ऐसी थी?
जी। जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को ये अ, कुछ टाइम पहले ज मेरे एक जीवन साथी ने मेरे को ये चीज़ बोली कि अ आप थोड़ा क्योंकि होता है न कि परिवार अपने बच्चों को कभी अ, ये चीज़ें थोड़ा रियलाइज नहीं कराता। वो अपनी प्रेजेंस थोड़ा ज़्यादा ही दिखता है हर चीज़ में। वो इतना तो हमें कुछ वो नहीं करते, वो बोलते हैं कि हाँ थोड़ा आप एक्टिव रहा करो हर चीज़ में थोड़ा आप पीछे रहते हो, थोड़ा हर चीज़ फीलिंग्स को खूल के बोलो लेकिन अ, मेरे जीवन साथी ने मेरे से बोला था कि जितना मैं आपको थोड़ा फीलिंग शेयर करती हूँ या मैं आपको जितना टाइम दे पा देती हूँ, आप मेरे को बिल्कुल उतना टाइम नहीं देते हैं। किसी भी चीज़ में आप खूल के नहीं बोल पाते हैं रिश्ते के बारे में, आप बिल्कुल एक अ अपने में बिल्कुल वो रहते हैं जिससे कहीं न कहीं हमारे थोड़ा रिश्ते में भी जिससे थोड़ा टकरार ये चीज़ें आती रहती हैं। वही मेरे साथ दोस्ती में होता है कि दोस्त मेरे से कहते हैं कि हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारा बिल्कुल प्रेजेंस कम रहता है। वो किसी भी चीज़ में मेरे को बुलाते हैं तो मेरा थोड़ा ये रहता है कि, नहीं मेरे को नहीं जाना कहीं पार्टी में बुलाना कोई ची तो मेरे को थोड़ा मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा अ, खुद में खुद में रहने वाला इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं इतने लोग के बीच कैसे अपने को खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँगा। ये चीज़ें, तो मैं बिल्कुल इससे दूर रहता हूँ। तो, ये चीज़ मतलब मेरे साथ थोड़ा बचपन से नहीं हुई, हाल ही में कुछ थोड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, जिससे मैं थोड़ा बिल्कुल ऐसा हो गया हूँ कि मैं थोड़ा समाज से इन इन चीज़ों से मतलब थोड़ा किसी के साथ बिल्कुल एकदम से घुल-मिल जाने से इन चीज़ों से थोड़ा मैं दूर रहता हूँ। कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि अगर मैं अ, किसी के साथ ऐसे जुड़ा या मैंने खुल के अ, एक्सप्रेस करा, उसने कही मेरा कुछ गलत फायदा उठा दिया। क्योंकि कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई जिससे मेरे को लगता है कि <sniffs> मैं मैं बिल्कुल एकदम किसी के साथ खुल के अच्छा रिश्ता नहीं बना पाता। तो स अगर कोई मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से मेरी बॉन्डिंग जिसके साथ अच्छी बनने लग जाती है, तो मैं धीरे-धीरे उसके साथ खुलता हूँ। तो कहीं न कहीं <sniffs> अगर वो बंदा मेरे को या वो पर्सन मेरे साथ एकदम घुल-मिल जाता है तो उसको लगता है कि कहीं, ये मेरे साथ नहीं घुल पा रहे क्योंकि मैं बिल्कुल पहले समझता हूँ कि पर्सन को, कि हाँ ये मेरे लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा? तो इससे कहीं न कहीं रिश्तों में थोड़ा टकरार ज़रूर आने लग जाती है।
जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी अ, देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो आपने बात कही न कि एक कुछ ऐसा एक एक एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से आप जो है और अपने आप में सिमट गए हैं। तो अगर हमें इसे बेहतर समझना है न तो उस घटनाक्रम को भी जानना होगा। तो मैं आपसे चाहूँगा आप मुझे यार वो बताएँ। अगर आपको अ, असहजता ना महसूस हो, अजीब ना महसूस हो और आप ब बताना ठीक समझें। बता सके तो आप कृपया मुझे बताएँ।
जी। हुँ, तो मैं इतना तो थोड़ा नहीं बता पाउँगा, मैं हल्का बताऊँगा आपको कि वो था जीवन साथी के ही लिए से ही था मेरे रिलेटेड तो मैं मतलब बहुत ट्रस्ट था, उनपे भरोसा था तो कहीं न कहीं उन्होंने मतलब अ, रिश्ते को बिल्कुल अ, बहुत अच्छा था हमारा। तो उन्होंने कहीं न कहीं बिल्कुल एक डिसएडवांटेज उठाया मेरा मतलब मेरे उसका अ, मेरे अच्छाई का मतलब उन्होंने बिल्कुल फायदा गलत फायदा उठाया तो कहीं ना बा लेकिन मुझे हाँ, बिल्कुल तो मेरे को कहीं न कहीं फिर वो बातें पता चली हमारा अ अ, शादी भी होने वाला था, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी मेरा मतलब बहुत गलत फायदा उठाया तो मेरे को कहीं से पता चला। फिर धीरे-धीरे होता है न कि बातें बाहर आने लग जाती हैं। अ अ, हमारी लड़ाईयाँ होती थीं, तो लड़ाई हुई तो उन्होंने बिल्कुल एक्सप्रेस कर दी वो चीज़ें तो कहीं न कहीं उस चीज़ ने मेरेको बिल्कुल अंदर से तोड़ दिया। मैं फिर डरने लग गया कि हाँ, मैं इसके साथ खुद के बिल्कुल बात नहीं कर पाना, मेरे को लगता था कि मैंने इस रिश्ते में इतना टाइम दिया। अ, तो मैं वो ही रहता था कि मैं फिर खुद को ही दोषी मानने लग गया कि मैंने गलत किया इस पर्सन पे मैंने इतना भरोसा किया। तो ये चीज़ है, बिल्कुल मैं इसको थोड़ा ज़्यादा तो आपको नहीं बता पाउँगा लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुई।
जी। जी, बिल्कुल। हुँ। अच्छा। हुँ। जी नहीं-नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल, नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना बताया यही मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं देखिए थोड़ा-सा और पारदर्शिता चाहूँगा कि देखिए घरवाले नहीं बोल रहे हैं और दोस्तों में भी देखिए हो सकता है सभी दोस्त ना कह रहे हों। क्योंकि दोस्त आपकी ये ये बातें जानते भी तो होंगे, कि आप इंट्रोवर्ट हैं या जो भी हैं। और आपका जो अभी का जो प्रेम संबंध है वो अगर आप में बहुत कमियाँ निकाल रहा है, बजाए इसके कि आपको समझे। क्या आप एक बार बेहतर तरीके से इस पर सोचना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जो इतने भी आपके अ, प्रेम में जितने भी साथी होते हैं न, जब वो किसी से अलग होना चाहते हैं, तो उन्हें उसमें अच्छाई नहीं, सिर्फ बुराई और कमियाँ दिखाई देती हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले भी तो ऐसे ही थे, लेकिन अभी ये क्यों हो रहा है? आप एकदम सच्चे दिल से बताइए कि आप खुद को सच में दोषी मान रहे हैं या फिर वो रिश्ता ही इतना कमज़ोर है, कि आपको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा है? यहाँ असल में क्या वजह है इसकी, आपको क्या लगता है?
हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं ख़ुद को तो दोषी नहीं मान सकता हूँ। लेकिन मैं ये म मानता हूँ कि मैं अपने को बिल्कुल ख़ुल के उनके सामने नहीं रख पा रहा हूँ जिससे कहीं न कहीं उन्हें भी ये चीज़ लग रही है ये पर्सन अ, मेरे से बिल्कुल ख़ुल के बात नहीं करता। बहुत-सी चीज़ें हो जाती हैं कि मैं बिल्कुल उनको टाइम कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल वो पुरानी चीज़ें मेरे को हिट करने लग जाती। तो मैं बिल्कुल उनको समय भी नहीं देना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कि, वो होता है न कि अंदर से बिल्कुल एक नेगेटिव फ़ीलिंग सी आने लग जाती है कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ ग़लत तो नहीं कर रहा। ये चीज़े मतलब चलती रहती हैं। तो कहीं न कहीं फ़िर उनके मन में भी ये चीज़ें बनना स्वाभाविक है क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमारा होई होता ही है कि, कहीं न कहीं मतलब कुछ अच्छा होगा तो हम बहुत सी चीज़े थिंकिंग तो हर किसी की चलती रहती है कि वो सोचते रहते हैं कि हाँ, ये मेरे साथ ये चीज़ चल रही है, ये कुछ ग़लत तो नहीं कर रहा? तो मैं होता है मैं मैं ख़ुद को तो दोषी नहीं मानता हूँ लेकिन थोड़ा हालात ने मेरे को परिस्थितियों ने ऐसा बना दिया है। तो वो मेरे को लगता है वो मेरे को भी समझते हैं। लेकिन कभी-कभी वो ख़ुल मेरे को बोल देते हैं कि जब मैं कभी उन्हें समय नहीं देता हूँ ये चीज़े। तो वो मेरे को तब बोल देते हैं कि आप मेरे को समय नहीं देते हैं, ये चीज़ें। तो उससे कहीं न कहीं थोड़ा, रिश्तों में हमारी टकरार आ जाती है।
जी। हुँ। हाँ। हुँ। जी। जी। जी। देखिए मैंने बिल्कुल आपकी बात समझी और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतनी व्यक्तिगत मामले मुझे इतना बताए। जहाँ तक मुझे समझ में आ पा रहा है देखिए, आप इंट्रोवर्ट हैं, कोई बात नहीं। होते हैं लोग और इसमें आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सबका अपना अपना एक अ, एक स्वभाव होता है, अपनी एक प्रकृति होती है और जैसे हर बार बदलना ज़रूरी नहीं है। कमियाँ जो हैं उन्हें दूर करना ज़रूरी है। अब देखिए, एक जो चीज़ निकल के आ रही है मेरे सामने, वो ये है कि आपका एक प्रेम संबंध थोड़ा बिगड़ा और उसके असर में अगर आप अपने हर एक रिश्ते को ख़राब करेंगे, अगर उसकी ही छाया में हर एक रिश्ता आएगा तो देखिए उसका नकारात्मक प्रभाव हर रिश्ते पर पड़ेगा। देखिए ये बहुत ही एक सामान्य सी बात है कि सबसे पहले तो दुनिया का हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। इसी तरह हर रिश्ता भी एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपने किसी रिश्ते में एक बार अ, धोखा खाया तो ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ता ही ख़राब हो जाता है, नहीं। वो सिर्फ किसी एक आदमी और किसी एक घटना की वजह से होता है। तो आपको पहले तो अपने बीते हुए कल से बाहर निकलना होगा क्योंकि इंसान जब अपने भूत में अटका रहता है ना तो उसका वर्तमान और भविष्य दोनों अ, ख़राब होते हैं, प्रभावित होते हैं। आपके साथ जो भी हुआ आप उसे एक पाठ के तौर पे, एक सीख के तौर पे लीजिए और आगे बढ़िए। आप इंट्रोवर्ट हैं, अ, ये अच्छी बात है। लेकिन अ, देखिए इंट्रोवर्ट है तो आप कम बोलिए। आप हो सकता है किसी पार्टी वगैरह में ना भी जाएँ, चलेगा। लेकिन इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये तो नहीं है कि जो आपके अपने हैं उन्हें अगर आपकी ज़रूरत है तो आप वहाँ मौजूद ना रहें। है ना? तो आपको थोड़ा सा अपने आपको इस मामले में खोलने की भी आवश्यकता है। आप कम बोलिए, आप अपना स्वभाव मत बदलिए लेकिन अपने दोस्तों के लिए आपको मौजूद रहना होगा, अपने परिवार के लिए मौजूद रहना होगा क्योंकि वो भी मौजूद रहते हैं। तो इंट्रोवर्ट लोग की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ज़िम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपको अपने प्रेमी के बारे में समझनी चाहिए कि आपके बीते प्रेमी ने जो भी किया है उसका असर आपके इस रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। आपका ये प्रेमी अगर अपनी तरफ से बिल्कुल शत प्रशि प्रतिशत दे रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसके लिए मौजूद रहें और आप उनका ख़याल रखें, उनके साथ बने रहें। इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है, लेकिन आपको उन्हें समय तो देना चाहिए, उनके लिए मौजूद तो रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अ, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए होते हैं। सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आपका स्वभाव अकेले रहने का है तो फिर या तो आप इन रिश्तों से भी उम्मीद मत कीजिए। क्योंकि कई इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं उन्हें किसी से मतलब भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको ये रिश्ते चाहिए तो रिश्ते एक ज़िम्मेदारी भी माँगते हैं, रिश्ते एक एफोर्ट भी माँगते हैं और वो आपको करना होगा। अपने अंदर जो भी सकारात्मकता आ सकती है वो लाइए और जो ज़रूरी बदलाव है वो कीजिए। तो मुझे लगता है कि ज़रूर अ, आपकी ये समस्या हल होगी और उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ भी आई होगी और आपको ठीक भी लगा होगा ये सुन के शायद।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। ई जी। जी। ठीक। ठीक। हुँ। बिल्क जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बहुत टाइम बाद किसी मतलब ऐसे पर्सन से बात करी जिन्होंने इतना मेरे को अंदर से वो करवाया। तो मेरे को लग रहा है कि आपने जो भी बोला मैं उसको एक बार इंप्लीमेंट ज़रूर करूँगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।